Estetiğe karşı bakış açın nasıl? Estetikle ilgili ne düşünüyorsun?
Aaa, yani, bu plastik cerrahi özelinde konuşmam gerekirse, eee, eğer kişi için gerekliyse, eee, yani, eee, onda bir anormali yaratıyorsa bu durum, işte, sosyal açıdan baskı, ııı, görmesine sebep oluyorsa ya da, hani, eee, ı uyumsuzluk yaratıyorsa ve kendisi memnun değilse kriterlerin bu olması gerektiğini düşünüyorum ve, eee, yaptırmalı kişi diye düşünüyorum mutluluğu için. Eee, i imajdan bahsedersek o zaten, yani, kişi kendisini nasıl ifade etmek isterse, eee, o şekilde, iii, ifade etmeli diye düşünüyorum. Bunun bir ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum hatta.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Hı hı. Kesinlikle h çok haklısın. Peki yeni bir estetik denemeye karar verdiğin zaman, eee, ilk düşüncen ne oluyor, nereden başlamaya çalışıyorsun? Nereden başlıyorsun daha doğrusu ya da, eee, bu süreç o yaptırmaya karar verme sürecin nasıl akıyor sende?
Hı hı. Eee, ya, bende, böyle, eee, saç, makyaj, ııı, çok da öyle şey yapmıyorum yani çok büyük değişikliklere gitmedim hayatım boyunca. bir böyle, eee, saçlarımı pembeye boyama gafletinde bulunmuştum. <laughs> Aaa, ama, tabii, gençlik de olur yani. Herkesin böyle bir faciası vardır sanırım. <laughs> Aynen öyle. Emm, n onun dışında çok daha muhafazakârım yani, hani, aynı saçla, aynı modelle devam ediyorum. Makyaj yapmam zaten çok fazla. Ama söz konusu, böyle, cilt bakımları, kozmetik, estetik oldu onun çok meraklısıyım, yani. Emm, Türkiye'deyken de böyle düzenli cilt bakımlarına giderdim. Yeni bir şey varsa mesela onu, böyle, denemek için bayağı dünyanın parasını ödediğim a olmuştur yani. Evet.
Hı hı. <laughs> Çok güzel. Kesinlikle. Tabii ki. <chuckles> Hı hı. Hımm. Çok güzel. I hı. Harika. Yani aslında kendine bakmayı ya da kendinde, böyle, eee, daha medikal estetik aslında, eee, tarafındasın anladığım kadarıyla ama böyle estetik deyince senin için aynı zamanda gardırop da bunun içerisine gelir mi? Örnek vermek gerekirse, hani, eee, yeni bir tarzı denemeye karar verdiğin oldu mu yoksa, hani, sen tarzını, eee, gençlik zamanlarımda, işte, o 15-18 yaşlarında buldum ve o zamandan beri hep aynı tarzda devam ediyorum mu dersin?
Tabii. Hı hı. Hımm.

Hıı. Yani, eee, tabii işte, iyi bir araştırma yapsınlar başta dediğim gibi gerçekten. Bir de, hani, kendi, eee, cilt tipine, işte, y eee, ifadesine vs. eee, yi gözeterek, eee, o oluşturulmuş programları olan doktorları, eee, denesinler kesinlikle. Yani burada kişiselleştirilmiş olması şart. Herkeste, eee, işe yaradı diye bu başka birini de işe yarayacak anlamına gelmiyor. Yani herkesin tek tip bir, eee, şeyi olmamalı, eee, tedavi, eee, yöntemi olmamalı. Eee, bütüncül bakabilen doktorları tercih etsinler ya da hani, eee, biraz daha böyle yaşlanmayı bekleyip <laughs> daha böyle kalıcı çözümlere gidebilirler ilerleyen zamanlar
Hı hı. Hıı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Tabii ki. Yani aslında yeni bir estetik denemeye karar verildiğinde önerebileceğin ilk şey, güzel bir araştırma yapılması ve doğru kişinin seçilmesi eğer medikal bir işlemse doğru doktorun seçilmesi, saçla ilgili bir işlemse doğru kuaförün seçilmesi. Sonuçta b eee, gardırop belki tekrar yenilenebilir ama bazı işlemler geri dönülemeyebilir. O yüzden, denemeye karar verildiğinde iyi bir araştırma yapıp, deneme yanılma yöntemiyle yapılacak şeylerde de deneme yap yanılma yöntemiyle en mutlu olduğun, en iyi hissettiğin versiyonunu keşfetmen de mümkün. Eee, çok teşekkür ediyorum bu sohbet için gerçekten çok keyifliydi.
Hıı. Hıı. Tabii, tabii, kesinlikle, aynen öyle. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım ben de. Görüşmek üzere.
Ben de görüşmek üzere. Hoşça kal.